Ừm, ừm, bạn có thể thử cái cách này. Ờ, còn về là, ờ, gọi là, chim mà cứ đến nhà hót thì thường thực sự rằng là cái điều cái điều này thì nhà bên này nuôi chim, đúng không? Thì bạn cũng không thể nào mà bạn kiểm soát được là làm sao cho chim cho chim nó khỏi nó khỏi đến được. Thì bây giờ là bạn bắt đầu là khi nào nó đến đây, nó mà muốn hót chẳng hạn, thì, ờ, bạn, ờ, xem là nhà hàng xóm họ cho nó ăn cái gì thì bạn, ờ, mua một ít về. Khi nào mà nó đến mà nó nó muốn hót thì bạn quăng cái đồ ăn ra. Đấy, là khi mà nó nó ăn nó ăn vào trong mồm thì nó sẽ không thể nào nó hót được nữa, đúng không bạn? Đấy.
Ô kê. Ừ, ừ. Đúng rồi bạn. À! Hay ta! <laughs> Ừ ha, cách này cũng hay nè, ừ, tính ra là cũng được á bạn, nhưng mà hơi tốn kém xíu ha, chắc coi ra lấy đồ ăn của bên hàng xóm luôn cho rồi đi. Ừ, kiểu, đi qua nói chuyện r r rồi thương thảo, đúng rồi, ừ, kiểu như là, mình sẽ bảo hàng xóm là thả chim, đúng hông? Là cái giờ nào có quy định thôi, ờ, mình sẽ ne né cái giờ nào mình còn yên tĩnh ra cũng được chứ bộ. Ừm, chắc là bên đó cũng chịu á bạn.
Ừm. Ừ, đúng rồi, là sang xin, đúng không? Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, đấy. Ờ, nếu mà họ không nghe lời thì họ, à nếu mà họ mà vẫn cứ thả ra tại vì là họ nuôi thì cũng sẽ rất là khó để mà mà mà khuyên được, bảo là họ cất chim đi thì điều này cũng khó lắm bạn,. Đó, cho nên là thôi mình phải tìm cái biện pháp là là thôi thì mình, ờ, quăng cho nó đồ ăn, còn không thì bạn sẽ phải tốn thời gian để bạn ra bạn lùa nó đi, sau đó bạn mới quay lại và làm việc được chứ, đúng không? Ừ, thì thì bạn có thể coi như là cái việc là lùa chim là tập thể dục đi. <laughs>
Ờ, ờ. Ừ, cũng khó thiệt. Ừ, ừ. Ờ, ô kê, ừm, nói chung là cũng

Ừm, đúng rồi. Và một điều nữa này, bạn có nói rằng là 3 cái con chó nhà bạn là nó sủa rất là ghê, đúng không? Thì nó cũng là nó cũng là một cái nguồn âm thanh thực sự là mình còn không kiểm soát được. À, vậy thì mình có một cái mẹo này mách s với bạn này, khi nào mà bạn cần làm việc nhiều ấy, thì bạn, à, mua rọ mõm, đấy, và rọ mõm nó lại. Ừ, đó, thì cách này cũng sẽ giúp cho là, à, những cái con chó nó sẽ không thể nào mà nó sủa được trong những lúc mà bạn làm việc. Đấy, bạn có thể là áp dụng ha, mua r mua rọ mõm ngay nha.
Ừ, đó, đó, đó, đúng rồi đó. Sao, sao? À, cũng được. Hay quá bạn ơi! Ừ, cách này ừ, ừ cách này có vẻ dễ nè bạn, ừ, ra đầu tư 3 cái thôi là được rồi. Ờ, lúc nào còn làm việc sau thì mình cứ rọ lại thôi, rồi nếu làm việc xong thì mình tháo cho mấy ẻm. Ê, được á bạn, cái này nhanh gọn nè, mà nó hiệu quả nhất rồi đó.
Đúng rồi. Vâng, và một còn một điều nữa, đấy là bạn nói rằng là nếu mà cần thiết ấy thì bạn cũng nên là, ờ, hãy đầu tư cách âm, đây là cái điều tốt nhất, nhưng mà nó hơi là tốn chi phí, đúng không? Thực sự là chi phí nó nó nó rất là cao nữa. Đó, thì bạn, à, gọi là, mình mình có thể là tìm kiếm những cái nguồn nào mà họ bán thanh lý đấy, hoặc là hoặc là mua cái hàng rẻ được. Vì thực sự là bạn cũng không cần thiết là mình phải phải quá là kín giống như phòng karaoke đâu, đúng không? Cũng chỉ cần là sương sương thôi. Đấy, là được rồi.
Ồ, là cách âm, ừm. Ừm, kém. À, đúng ha. Ơ, cũng đúng. Ừm. Hợp lý, hợp lý bạn ơi, ừ.
Còn, à ừm, à, đấy, là cũng được nha. Hoặc là trong phòng mà bạn, à, cần yên tĩnh nhiều ấy thì là, ờ, bạn có thể là, ờ, xếp những cái đồ mà có nhiều vải vóc này, hoặc là chăn bông ở xung quanh ấy, thì nó cũng sẽ giúp là, ờ, cho âm thanh nó cũng, ơ, đỡ bị, ờ, bị vang và âm thanh nó cũng sẽ sẽ bị bớt ồn đi, nó hấp thụ bớt âm thanh đi á bạn. Đấy.
Ồ, vậy hả bạn? Ê, cái mẹo này hay quá vậy! Ờ, nghe cũng lạ đó bạn, ừ, nhà mình cũng có mấy cái mền bông nè, chắc là mình, gọi là, sao ta, bày binh bố trận hả? Ừ, để cho nó coi coi nó có hiệu quả hông nha, chứ đó giờ là mình có tài nguyên mà mình hổng có biết sử dụng bạn ơi, nay bạn nói mới biết luôn á.
Thử áp dụng. Ừm. Ừm. Ừm.